Lo que sucede es que desde hace un tiempo me he sentido un poco alejada de lo que es la Iglesia Católica, que es la iglesia con la que yo crecí, eh, con la que viví, pues en general, con la que hice mi vida. De hecho, estuve muy muy involucrada, hasta cierto punto, en actividades de la iglesia y la verdad es que, pues, en estos últimos años ya ni siquiera me, pues, me me acerco a la misa. Tiene, pues, desde pandemia, yo creo que fue como el el
Okey. El detonante.
pretexto, si quieres Ajá, como para alejarme un poco, y la verdad, pues, sí me siento rara, bastante rara.
Okey, este, espero esta pregunta no sea como incómoda. Este, aparte de la pandemia, eh, ¿crees que haya habido un evento o algún, este, momento que te haya, como, eh, alejado de la iglesia, que hayas pensado que no estabas como tan de acuerdo con lo que estaba pasando?
Yo creo que, todo empezó, cuando se destapó toda esta cuestión de las cosas que habían estado haciendo algunos sacerdotes. Em, sobre todo, desde el escándalo de de Marcial Maciel, me parece que era el de, ¿los legionarios de Cristo? Y todas las cosas que han empezado a salir de pues, sacerdotes, en otras en otras ciudades, en otros países, incluso, ¿no? Eh, que todos, eh, los que han estado involucrado en esto, pues, han seguido el mismo patrón de conducta. Que la verdad, yo eh, yo misma sé que es algo injusto, ¿sabes? Sé que no puedo medir a todos con la misma vara, y no lo hago. En realidad, no lo hago. Sin embargo, el hecho de que, por muchos años, este tipo de acciones hayan sido encubiertas, solapadas, por por la institución en sí. O sea, una institución que yo admiraba y respetaba tanto, como que sí, me decepcionó mucho, la verdad. Y me siento triste, porque la verdad es que sí, desde chiquita, pues yo, obviamente, fui al catecismo, hice mi primera comunión, mi confirmación, todo. Me casé por la iglesia. Todo. O sea, incluso, en cuando estaba yo en la secundaria, eh, había compañeros míos que vivieron una experiencia que se llamaba Encuentros Juveniles. Y yo, moría por ir, porque regresaban todos bien felices, contando que se la habían pasado padrísimo. Y, em, cuando yo, eh como ya pues, me fui a estudiar a otra ciudad, em, ya no pude entrar a este grupo, pero, en en la otra ciudad, y ya de adulta, porque ya después de 18 años, entré a otro grupo, que se llamaba Escoge.
El padre Maciel. Claro.
Que era como, digamos, que los parientes de Encuentros Juveniles, pero para adultos, ¿no? Y fui asesora, o sea fui la verdad es que estuve muy involucrada en el grupo, bastante, diría yo. Toda y incluso mis papás después de que yo me fui de la ciudad, eh, donde nací, ellos entraron a Encuentros Juveniles. O sea, ellos eran pareja, este, matrimonio guía, digamos, este, mi hermano también estuvo en el grupo. O sea, era algo que teníamos que que vivíamos muy de cerca.
Okey, Okey. Okey, entiendo, o sea, eh, era una parte como fundamental de de sus dinámicas como familia, como como personas, y que que veas que pasan estas cosas, pues ho eh, honestamente terribles, horrendas, pues entiendo que quieres como distanciarte un poco de quizás de la institución, ¿no?, de la Iglesia católica. Y y por ejemplo, cuando cuando fue este descubrimiento, este destapadera de de crímenes, porque, hay que ser sinceros, ¿no?, son crímenes. Este, tu vida, digamos, diaria empezó a modificarse drásticamente, ¿no? Dices que dejaste de ir a la iglesia, este, ¿dejaste quizás otras prácticas dentro del catolicismo?
Sí. Exacto. Claro. Pues fíjate que no tanto este ¿cómo te explico? Mm Yo, por ejemplo, sigo rezando, em, pero tengo otra ahora como otro enfoque más espiritual global, ¿no?, este, me he acercado a otro tipo de de creencias que a lo mejor en otros años, pues no es que las hubiera tomado así mal, pero, em, eh, por ejemplo, en vez de en vez de hablar a Dios, le hablo al universo. ¿No?, a veces a Dios, a veces al universo. O sea, ya para mí son intercambiables. ¿No?, eh eh, me gusta meditar, me gusta, eh
Okey. Okey.
todo este tipo de la de de acciones espirituales, y sí sigo conservando algunas cuestiones católicas. Por ejemplo, el domingo pasado iniciamos con la corona de Adviento <chuckles> en casa. O sea, eh, no lo he perdido del todo, pero sí me pone triste haber estado hasta cierto punto tan cerca, tan, eh, motivada, y de repente haberlo perdido, o sea, yo no sé si eso sea algo que se pueda recuperar. Fíjate. No, nada más éramos mis papás y yo, mi abuela también, que en paz descanse. Ella este
Okey.
eh, había una iglesia en la ciudad donde nací que empezó siendo como una cabañita. Y ella, y un grupo de señoras, este, se ponían los domingos a vender antojitos en el garaje de junto, de esa cabañita, para ir construyendo la iglesia, ¿no? Entonces yo, eh, pues, o sea, todos los domingos íbamos a misa ahí, y saliendo nos íbamos a los antojitos, ¿no? Y era así como convivir con mi abuela, y el padre, y etcétera.
Órale.
La iglesia quedó hermosa, quedó preciosa. Entonces yo la veo cuando la he vuelto a ver, en la iglesia y digo: "¡Ay!" O sea, se siente hasta mía, ¿no? <chuckles> Porque dije yo este: "Yo yo cooperé, mi abuela estuvo ahí y todo". Pero luego, fíjate, después de que salió todo esto de los de los sacerdotes, recordé que en alguna ocasión, pues, como mi abuela era de las que, pues, estaba ahí muy cerca de la de la iglesia y todo, obviamente era del del patronato, si lo quieres llamar así.
No sé por qué razón el sacerdote nos invitó a su casa. A no sé si a comer, a platicar o subimos, y él estaba comiendo, no me acuerdo bien, lo que sí me acuerdo es que había una señora que lo atendía, porque bueno, el señor ahí tenía el sacerdote tenía ahí sus aposentos, ¿no?, o sea, estaba a la cabañita, pero al lado lo primero que él se hizo fue su departamento, entonces, este, me acuerdo que había una señora, y esta señora tenía una hija, ¿no?, y en alguna ocasión yo me acuerdo que, no sé si fue por, eh, pues, de la manera más natural o muy malis mal no no maliciosa, pues sino como muy natural, o sea, mi papá me dijo, este, como que él sospechaba que pues esta señora pues no nada más atendía al sacerdote de la cuestión de la casa, ¿no?, y que quizás la chica era su hija, entonces, bueno, pues, yo lo enterré, ¿verdad?, o sea, como que no le di mucha importancia, pero ya cuando salió todo este rollo dije: "Ay, pues sí, o sea, pues si el sacerdote, este, padre tenía, ¿no?, a esta señora, y tal y tal", pero hasta cierto punto yo dije: "Bueno, o sea, okey, rompió su voto, pero pues fue con una mujer", ¿no?, o sea, al menos
Okey. Sí, sí, sí. Oh. Ajá, sí.
Em, ajá, o sea, no no cometió ningún delito, a lo mejor un pecado por sus por porque su religión no lo permite. Pero fue de los males el menor, ¿no? Entonces, como que empezaron así a pasar muchas cosas por mi cabeza, y yo dije: "Ay, esto no está bien. ¿Y qué hago yo?", ¿no? O sea, me me siento me siento decepcionada, claro, y me siento triste, y no sé si lo voy a poder recuperar como es como era antes.
Sí, no es es terrible todo esto que que pasa en no solamente en el catolicismo, ¿no? También en en las ramas más extremas del del cristianismo, en el islam y hasta en el budismo, ¿no? Tenemos este tipo de de acciones que que, pues, a uno lo sacan de onda porque van en casi casi en contra de lo que uno pensaría es una institución que, pues, te debería servir como guía espiritual, emocional, este, moral. Pero yo creo s o sea, sinceramente, creo que lo que podemos rescatar, digamos, desde una visión un poco más global es, pues, justamente estos sentimientos de comunidad que se forman a través de de las religión, ¿no? Este, como at como me mencionas, ¿no?, esto de, eh, la corona de Adviento, que la comunidad se juntara para poder hacer una iglesia, este, quizás p en un principio modesta, después ya más grande y bonita. Y y creo que eh, creo que justamente estos valores, digamos, que tenemos como latinos, que tenemos como católicos, se ven muy expresados en nuestras formas de de querer, de convivir, y y creo que también es parte de de, eh, de la religión como tal, ¿no? O sea, si bien no cuentan, digamos, para como ir a misa, o como rezar un padrenuestro, pues No sue quita Eso no quita el hecho de que querramos a a nuestros prójimos, a nuestros familiares
Claro. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Ajá.
y sigamos respetando las tradiciones como, pues, eh, el Día de Todos los Santos, el nacimiento de Cristo, y que, pues, justamente, ¿no?, eh, su función, más que otra cosa, más que ganarnos puntos de moral, es pasarla bien con nuestra familia, ver lo bonito que es, este, la estructura del mundo ap mm, eh, alrededor de nosotros, ya sea por el ente católico o por el ente cristiano, budista, pues, al final de cuentas todas intentan como lo mismo, ¿no? Tener como una pequeña estabilidad. Este, yo no te puedo decir que que perdones a digamos, a la institución, porque yo no lo haría tampoco de manera personal.
Sí. Claro. Ajá.
Este
Ajá.
pero sí poder rescatar como todos esos momentos bonitos que que, pues, indudablemente la religión te ha dado.
Exacto. Pues sí, en eso tienes razón, y no lo había visto de esa manera, o sea, es verdad que t que la eh, una de las funciones de la iglesia fue crear comunidad. Tuve mi comunidad, este, cuando estaba joven, adolescente, de mayor, de adulta y todo, y y pues sí, me me queda por ahora el el recuerdo de eso bonito, como bien lo dijiste, y y seguir las tradiciones que que me han quedado porque sí, también, en efecto, pongo el altar, aunque, a lo mejor, no es todo católico, ¿no?, eh, como es prehispánico también, pero sí, ponemos el altar, este, ahorita la corona de adviento, seguramente acostaremos al niño en la cena de Navidad. Entonces, pues sí, por ese lado, te agradezco que me hayas hecho ver que, pues, a fin de cuentas, lo que me deja es, e esos momentos que puedo pasar con mi familia gracias a esas tradiciones.
Sí, exacto. Sí, familia, amigos, y es parte de la identidad, como como hasta por región, ¿no?, y pues oye, de verdad, muchas gracias por la confianza. Es un tema complicado, pero, pues, de verdad, mucha suerte.
Claro. Gracias.